Ah, heu, pff je pense pas, hein. Je pense pas qu'il a répondu.
Je sais pas s'il a répondu mais bon, heu, c'est
En fait il a répondu sur Trust, hein, mais bon, il y a que lui dessus donc, heu <chuckles>
Ah oui non mais littéralement, heu, Trust, heu, voilà quoi. Comme tu dis il y a que lui dessus donc, heu
Un truc de fou de faire ça. Vraiment c'est han, c'est un c'est un c'est un fou.
Et heu, enfin. À quoi ça a servi, enfin, à quoi sert Trust? En fait, concrètement?
Bah, faire de la propagande en fait, heu, Trumpiste, hein. C'est littéralement ça, hein, vraiment, heu et en vrai
Exactement. Donc littéralement il y a que ses supporters dessus, tu vois?
je suis un fou, mais est-ce que les géants de polit est-ce que les géants numériques ont trop de poids? Bien évidemment. Tu as tu as littéralement quelqu'un qui a payé pour les élections, heu, américaines. Bien sûr qu'ils ont trop de pouvoir, même en termes de politique.
Bah, oui, là pour le pour le coup, heu heu, Musk, qui était le plus gros donateur de souvenirs de, heu, Trump.
Ouais. En plus de la campagne. Mais moi je parlais surtout des des espèces de, heu, de je sais plus quoi, de tirage au sort de personnes qui étaient dans ah tu te sais pas? Dans les comptes dans les états, heu, stratégiques, tu vois? Ils faisaient des tirages au sort pour faire gagner 1 000 balles à quelqu'un s'il votait pour Trump. Mais tu imagines à quel ben, tu imagines en France? Mais ça n'existe pas ça, tu vois? Bah ah, bah, chez eux je crois que c'est légal justement.
Ouais? Vas-y, dis-moi? Ouais. Ah oui! Oui, oui, oui. Ce qui est littéralement complètement illégal. <chuckles>